Mah, mhmm, per prima cosa secondo me più che la sicurezza è proprio la mhmm, cioè riuscire a inquadrarla d u una destinazione che possa piacere un po' a tutti perché siamo in 4 in famiglia e quindi
Mh. Ah beh sì, però non fate viaggi di coppia perché i tuoi figli, ehm, son
Eh guarda, mhmm, sinceramente non li abbiamo mai fatti. Eh sì, ma adesso cominceremo. In realtà è vero, non li abbiam mai fa ma sono grandi, hanno 17 anni.
cioè, sono magari son contenti se Ah, ah sì. Mh. Quanti anni hanno mi hai detto? Sì, sarebbero felicissimi di avere un po' la casa a disposizione secondo me. Assolutamente.
Ma scherzi, felicissimi eccome. Meh, n non immagino poi quando torniamo cosa troviamo; ma fa niente.
Mh-mh. Devi prendere un'impresa di pulizie quando to <chuckles> per 1 settimana. Questo è poco ma sicuro, quello sì.
<laughs> Sì, <laughs> sicuramente. Sicuramente sì. E poi quindi sai per noi il prezzo è una variabile importante perché muovendoci in 4 capisci che
Mh. Eh s poi eh sì. Poi figurati sei siete il doppio di noi, quindi sì, in 4.
Neh, e quindi Sì, sai che cosa? Finché erano piccoli era ancora fattibile, quindi finché son stati piccolini abbiam viaggiato tanto, siam stati in Grecia, siam stati in t in un sacco di posti devo dirti. Eh, an
Mh. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Ma sì perché i bambini piccoli non li fan pagare non li fa pagare niente.
Brava, brava e anche in stanza capito. In stanza riuscivamo comunque, a cavarcela, sì. Dopo, ehm, purtroppo questi son cresciuti, <chuckles> pare che sia il d il de devo tenerli bebè. <chuckles> Finché sono stati bebè abbiamo viaggiato tantissimo e i e infatti mi spiace che loro non se lo possano r neanche ricordare perché eh vabbè. Ehm
Sì, li puoi tenere comunque in camera, se son piccoli. Ehm, dovevi tenerli lì insomma. Mh-mh, dovevi farli crescere così tanto. <clears throat> Eh p <chuckles> Mh. Va poi comunque guarda, io, ehm, prenoto di solito sempre con Booking e devo guardare, adesso me lo devo mettere benissimo in mente, tutte le recensioni anche quelle più nascoste. Perché nell'ultimo viaggio che ho fatto, cos'è stato, <clears throat> scusami, a Parigi per l'ultimo dell'anno dell'a dell'anno scorso Eh, abbiamo p
Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Che sei andata con Booking?

Sì, ti guardava come per dire, ma dove mi hai portato? <chuckles>
Ma siete pazzi? Come quando una mi ricordo questa che è vecchietta, che una volta le abbiam messo un farmaco nella pappa <clears throat> e lei piano piano ha pre eran 2 pezzi, ne ha tirato fuori 1 l'ha messo vicino la ciotola, poi tirato fuori il secondo sì, noi la stavamo guardando, per dire: "'Ste schifezze le mangiate voi". <chuckles> Fantastico.
Eh. Sì. Ma non ci credo. Mh, <chuckles> Eh, sì che schifo. Ci mancava solo che lo buttasse nella spazzatura. <chuckles>
Sì, no: "S schifezze le potete andà a mangiar voi. Io sicuramente non le mangio".
<chuckles> Questo è bellissimo. <chuckles>
Sì, sì, ma anche l'altro l'ha fatto eh, che ha preso i fermenti per un po' e ogni tanto li tirava fuori, li lasciava lì.
E vabbè, ma ci credo. Eh, c'avranno i loro gusti. Wow bellissimo. Dai va bene, io invece quest'estate vado faccio finalmente il viaggio di nozze e quindi, eh, però in questo viaggio di nozze, ahimè de mi devo portare anche i miei figli. Eh, e allora abbiamo deciso che
Mh bellis Eh Dai. Nel senso che ti sposi quest'estate, non eri sposata?
no, mi son già sposata l'anno scorso, ma non abbiamo fatto il viaggio di nozze, perché zo poi sono stata male, quindi non era il caso proprio di muoversi.
Ah. Eh. Ah. E dove andate?
Eh, andiamo in Egitto.
Dai bello.
Non ci son mai stata, ma nea e cioè e quindi
No, neanch'io son stata a mio marito sì, ma io no.
eh, e quindi adesso mio marito/agente di viaggio, deve organizzare lui tutto quanto, <chuckles> lo facciamo lavorare. <chuckles>
Eh, ce la farà a organizzare un bel viaggio almeno tuo mari ma i figli? Li portate o restano?
Eh no li portiamo dai, un viaggio così.
Ah un viaggio di nozze coi figl
Eh, poi sì, hanno scelto loro in realtà la destinazione quindi boh speriamo che gli venga voglia di studiare co' questo viaggio. Dopo li interroghiamo poveri.
Ma scusami però <chuckles> Bah. Viaggio, ehm, quanto che mese andate?
Da Eh, purtroppo, dobbiamo andarci in agosto, perché, mhmm, l'agenzia dei viaggi è così.
Eh, peccato che è molto caldo comunque l'Egitto
Eh, lo so, ma insomma adesso vediamo con le conoscenze del nostro agente di viaggio, vediamo cosa fa, cosa riesce a trovare. Sì, se no andiamo diciamo i primi di settembre, insomma fine agosto primi settembre.
Sì. Far qualcosa. No, beh non è che ci sono mai andata, no però piramidi.
L'importante è che finalmente andiamo a fare un viaggio, perché è tantissimi anni che non facciamo niente.
Sì. Eh no, allora ci vuole, ogni tanto ci vuole assolutamente.
Eh, una roba o l'altra, Covid, mia mamma è qua e là, io g io male, e quell'altro male.
Ah è vero, per un bel po' di tempo, i genitori anziani con arriveranno quelli di mio marito, non staranno bene neanche loro alla fine, quindi appena si può bisogna andare via
Incrociamo le dita. <chuckles> Eh, lo so. Lo so lo so, è così. Senti un saluto e buone c buona continuaz
Grazie mille.